حقيقي، حقيقي. فيعني الشائعة الشائعة ده شيء شيء بغيض وشيء كريه، وخاصةً لمّا ما يبقاش ليها أصل، وكل واحد بي بيروّج شائعة دلوقتي، بيروّجها على الإنترنت زي ما قُلت لك، ومش بيقول إن دي شائعة، ده هو بيقول إن ده خبر أكيد وخبر صادق وكده ويقعد يحبّش في الخبر بتاعه و ويزوّقه ويحاول ي يشوف له اللغة المناسبة ليه، و والصياغة، الدِباجة اللي تخلّيه مشطشط ومشعلل كده بحيث إنه يوصل بسرعة. <chuckles> آه، <chuckles> حقيقي صدّقني بي بتبص بقى إيه تلاقي يكتب كده آآ آآ، ترقّبوا، احذروا، ومش عارف إيه ويبدأ كده الخبر ب أو الشائعة
<laughs> شاهد قبل الحذف. <laughs>
<chuckles> حصل. ي يبدأ يبدأ يعمل يعمل كلام كده، يخلّي يخلّي المتابعين يبقوا كتير وأكت هو مش قاصد بقى إن هو يحذّر الناس من حاجة والّا كده أو هو كل الغرض منه بس إن هو إيه، يشوّق الناس أو يروّج إشاع شائعة آآ، تسمم ت آه، تسمم السِلْم العام وكمان يحصل بيها على لايكات وتعليقات كتير، وما يهموش بقى التعليق ده سلبي والّا كده. ما في ناس بتبقى فاهمة وكده وعارفة إن دي شائعة، ممكن تخُش تشتمه وهو حبًا يا زين. ما هو عايز عايز يتشتم مش مهم. إيه يعني ما اتش ما أنت كده عملت لي تعليق وأنا كده كسبت. أنت عملت لي dislike وأنا كسبت برضك. كده أنت بتعمل لي تفاعل في ال تفاعل في ال في الشايع الشائعة بتاعتي.
ي يثير البلبلة وخلاص. بالضبط. <giggles> ف فد فده كده كده بي بي بي بيحقق الغرض اللي هو يعني عاوز يعمله. طب، خلّيني أسألك سؤال بقى في النقطة دي، لأن أنت قُلت كذا حاجة دلوقتي وكلهم مُلفتين للنظر. يعني موضوع إن الشائعة دلوقتي تنتشر زي كده بالضبط، و كالنار في الهشيم زي ما بنقول، بسبب الإنترنت والفيسبوك والسوشيال ميديا والكلام ده. إزاي بقى الناس يعني تتحرّى الحقائق، في الزمن اللي الواحد ممكن ببساطة شديدة يكتب كلمتين، ملايين يشوفوها، والموضوع يعني يتحول من مجرد شائعة، لأن الناس كتير خلاص مصدّقاه ومقتنعة إن الكلام ده حقيقي؟ يعني إزاي الواحد بقى يتحرّى الحقائق؟
حقيقي.